อืม ดีเลยค่ะ ถ้าอย่างนั้นอะค่ะ เราจะปรับสภาพแวดล้อม สภาพแวดล้อมของบ้านยังไงดีคะ? ช่วยแนะนำให้หน่อยได้ไหมคะ? เรา พอจะมีไอเดียให้ไหมคะ? เพราะว่าบางทีเราอาจจะนึกไม่ออก เพราะอย่างตอนเนี้ย เอ่อ เราบอกตรง ๆ อะค่ะ เราอะ เออ จริง ๆ เราก็จัดห้องไว้สำหรับทำงานเหมือนกันนะคะ คือเป็น เป็นห้องค่ะ สี่เหลี่ยม ๆ อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็จะมีโต๊ะทำงาน คือเราถึงกับว่าลงทุนอะไปซื้อโต๊ะทำงานมาใหม่เลย แล้วก็ เก้าอี้ทำงาน อย่างเงี้ย เรียบร้อยเลย แล้วก็มีของอะไรใส่เรียบร้อยค่ะ ทีเนี้ย แต่บางทีอะ เอ่อ ห้องทำงานของเรามันอยู่ข้างบนนะคะชั้น 2 แต่มัน แต่เราอะ พอบางทีอะ เดี๋ยวมีคนมาติดต่อบ้าง นั่นนู่นนี่บ้าง อะไรอย่างเนี้ย มันก็เลยทำให้เราอะไม่มีสมาธิ อันเนี้ยเราก็เลยรู้สึกว่า เออ ถ้าอย่างงั้นอะเราย้ายมาทำข้างล่างแล้วกัน มานั่ง เอ่อ บนโต๊ะกิน ข้าว ตอนเนี้ยเราทำงานบนโต๊ะกินข้าวนะคะ เออ นั่นแหละค่ะ เนี่ยอะค่ะเป็นแบบนี้ อืม
ค่ะ ได้ค่ะ ค่ะ อา ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ โอเคค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ๆ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ อย่างเป็นโต๊ะกินข้าว โอเคค่ะ งั้น ค่ะ อืม งั้นแบบนี้ไหมคะ ก็คือจริง ๆ แล้วถ้าเกิดสมมุติว่าโอเคเปลี่ยนจากข้างบนมาเป็นข้างล่าง แล้วก็เป็นโต๊ะกินข้าวใช่ไหมคะ? อาจจะ ตรงนี้ต้องสอบถามเพิ่มเติมก่อน โต๊ะกินข้าวของคุณน่ะค่ะ มีหน้าต่าง หรือว่ามีพอที่จะทำให้เราสามารถมองออกไปข้างนอก นอกข้างนอกได้บ้างไหมคะ? อาจจะให้เห็นต้นไม้บ้าง หรือว่าเห็นอะไรภายนอกบ้างแบบนี้ค่ะ มันติดอยู่ อยู่ติดไหมคะ?
อืม อืม อืม อ๋อ ก็มีกัน เหมือนกัน เหมือนกันค่ะ แต่ว่า อา ถ้ามองออกไปข้างนอกใช่ไหมคะ มันก็จะเป็นหน้าบ้าน แล้วก็มีต้นไม้ แล้วก็จะ อาจจะเห็นคนเดินผ่านไปผ่านมา หรือว่าเห็น รถผ่านไปผ่านมาบ้าง อะไรยังเงี้ย นาน ๆ ครั้ง อะไรอย่างเงี้ย ค่ะ
โอเคค่ะ ค่ะ โอเคค่ะ มี ค่ะ อ๋อ โอเค เพราะว่าการทำงานน่ะค่ะ ให้มีสมาธินะคะ อาจจะต้องเป็นที่มันมีโฟกัสนิดหนึ่งอะค่ะ หมายความว่า อาจจะเป็นที่ อาจจะเป็นมุมหนึ่ง ถ้าเกิดเราสมมุติว่า ย้ายเปลี่ยนจาก อา การที่เรา คือนั่งตรงโต๊ะเนี่ยค่ะ โต๊ะกินข้าวอะค่ะ เปลี่ยนเป็นหาโต๊ะเป็นมุมหนึ่งดีไหมคะ? สำหรับคือจัดวางไว้ คือเราจะได้ มีจุดโฟกัสอะค่ะ ไม่ต้องไปกังวลว่าจะมีใครผ่านไปผ่านมา หรือว่ามีใครเดินไปเดินมาแบบนี้อะค่ะ มันก็จะทำให้เราอาจจะหลุดโฟกัสได้อะค่ะ สมาธิเราก็อาจจะทำให้ไม่ได้จดจ่ออยู่กับงาน หรือว่าเราต้องคอยมองว่าจะมีใครเดินผ่านมาผ่านไปแบบนี้อะค่ะ แต่ว่า อา ที่บอกว่ามีหน้าต่างเนี่ยค่ะ คือดีนะคะ เพราะว่าเราอะสามารถเวลาที่ สมมุติว่า 1 ชั่วโมงค่ะ ที่ทำงานแล้วอะค่ะ เราก็ควรจะพักด้วยอะค่ะ อาจจะเป็นการพักสายตาก็ได้นะคะ ถ้าเกิดไม่อยากจะขยับเขยื้อนอะค่ะ ก็เป็นการพักสายตาโดยการที่เรามองออกไปข้างนอกอะค่ะ ให้เห็นวิวอะค่ะ ให้เห็นต้นไม้ หรือว่าเห็นอะไรอะค่ะ แบบนี้อะค่ะ ก็จะเป็นการพักสายตาที่ดีอะค่ะ ทุก ๆ ชั่วโมง เพราะว่าเราก็ไม่อยากให้การทำงานของคุณน่ะค่ะที่นั่งทำงานอะ แล้วมันเกิดปัญหา เป็นกับปัญหาสุขภาพต่อแบบนี้อะค่ะ คิดว่าพอโอเคไหมคะ?
อ อืม อืม อืม อืม ค่ะ อืม อะฮะ อือฮึ ค่ะ